Allora certo, ehm, per quanto riguarda la questione degli amici, ci sono anche degli amici che ho all'interno del mio corso di laurea, in università e quando siamo lì, uhm, ci godiamo davvero un momento, ci divertiamo un sacco e tutte queste cose. Certo, però non è come uscire con i miei amici veri, quelli che ho nella a nel luogo in cui abito, con cui sono amico da 10 anni. Questi ragazzi li conosco da meno di 1 anno, quindi comunque non possono essere
Sì. Ah, bene. O appartengono diciamo ecco magari sicuramente ti farebbe più pia <laughs> piacere insomma passare del tempo libero con altri, ehm, tipi di amici. Okay, quindi non appartengono diciamo a quella sfera, uhm, di amici mh
Esatto, esa Certo.
più importanti, ecco. Okay, okay.
Più intimi, sì, sì, a cui sono molto più legato, è vero. E anche il qua sì.
Ehm Sì, volevo chiederti, ma, ehm, tra ha hai detto che tra una anche lo spostamento, insomma, ti comporta quel quella mezz'oretta di tempo, giusto? Mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare. E ma queste lezioni dalla mattina alle 9 sono
Sì, sì, sì, giusto, giusto. Mh-mh.
cioè tutte collegate? Cioè sono incessa non trovi per niente degli spazi, che ne so anche di 2 ore alcune volte o ehm
Allora uhm, ogni tanto c'è la pausa pranzo, e ogni tanto ci sono anche dei buchi tra le lezioni, però non lo vivo come un momento tale che posso godermi, cioè semplicemente è un buchiet un buchetto in cui
Senti legato, o comunque ti senti molto molto legato, ehm, non ne vale la pena perché insomma poi cer
Esatto, esatto. E poi Certo, poi non stacco mai perché son comunque l'uni lì in università a fare queste 2 ore, non è che torno a casa e poi ritorno lì perché se no ho perso praticamente tempo per viaggiare. E una volta che son lì, non è che posso mettermi a fare sport vestito come sono vestito per andare all'università; o che ne so, fare seguire un po' un hobby, mhmm, già lì sul luogo, anche perché, a me piace l'esempio stare molto nella natura, ma nel luogo in cui io studio, non c'è molta natura, perché è il centro di una grande città, e quindi dovrei uscire, farmi almeno 40, 50 minuti di strada.
Chia Mh. mh. mh. Sì. Ho capi